Ah, siguro ano lang, gaya ng sabi mo nga tama naman sang-ayon din ako do'n no, tama 'yong mga nasabi mo, siguro dagdag ko lang din ano. Ah, parang gano'n din no, um, ah, i-assess mo kung bakit, ah, nagkulang, bakit na-short nun, bakit nasira 'yong budget, ano ba 'yong binili mo? Oh, me ano ba 'yong binayaran mo na hindi pa dapat 'no parang gano'n na tignan mo kung ano yung naging ah, naging dahilan kung bakit nagkaganoon na dapat aabot 'yong pera mo eh. Oo bakit nagkulang baka may umutang sa 'yo, oo mayroon kang dapat singilin na hindi mo nasingil alam mo 'yon, 'di ba, oh, may inaasahan kang perang parating, eh, hindi natupad hindi hindi hindi na tuloy oo, ah, kailangan, ah, alamin mo 'no, 'wag ka muna magpaano magpa-stress mo, kumbaga, eh, dun oo chill lang, relax lang, eh, magagawan ng paraan 'yan, 'di ba? Pera yan, eh, kikitain mo naman yun, eh.
Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Mhm. Mm, mm. Oo. Oo tama. Mhm, mm. Oo, oo. Hindi natupad, hindi dumating, eh, no, oo. Mm. Wag kang magpadala sa stress mo na yan, di ba? Oo. <chuckles> Tama, tama, sang-ayon ako dun. Oo. Oo siguro, ah, isa ring magandang gawin, eh, ako kapagka ano alam kong naso-short ako, eh, ginagawa kong simple yung pamumuhay, <chuckles> ah, kumbaga kung ano lang ang kailangan, yun lang talaga ang ginagastusan, ah, umiiwas muna ako sa mga luho ganon, sa mga, ah, impulsive buying na yan, eh, lalong lalo na napakadali ng bumili, eh, meron ng Lazada, Shopee sa cellphone 'di ba, ah, hindi mo na kailangan pumunta ng mall para bumili oo yun tama uninstall mo muna kung maaari, eh, ayun naman ang akin 'tsaka siguro 1 pa ay maganda rin na ipaalala mo sa sarili mo na temporary lang yan makaka ah, kumbaga malalagpasan mo rin naman yan kasi, kung magmukmok ka, eh, magpapakain ka sa stress, eh, talagang hindi mo ma ano, ah, kumbaga hindi mo mao-overcome yung kakulangan ng pera na yan kailangan talaga dumiskarte ka, kailangan gumalaw ka di ba?
Mhm. Tama. Mhm. Totoo, mm. Oo, oo uninstall mo muna. <laughs> Mm. Kaya nga, eh. Oo. Mm. Oo tama, tama maganda 'yong mga nasabi mo 'wag lang siguro ano, 'yong baon na baon ka.
Mm.

Sige, sige, sige.
Me Ah, eh, kung hindi ka marunong magdala.
Mm, oo. Kaya toto to totoo. Eh, alam mo ba, i-share ko na lang din na, ako't at kaming pamilya, talagang medyo nabaon din sa utang, talagang pero ano naman na, medyo, malapit naman nang, ah, mag-mada makaahon na. Wa kumbaga, 'tong nakaraan, nag-usap kami ng asawa ko, eh, parang nagko-compute kami, ganiyan, eh tapos parang nabanggit nga niya na sa, parang sa ganitong buwan tapos na tayo sa utang, ah. Eh, talagang nakakaano, ah, ang sarap ng pakiramdam, kumbaga parang may, ah, nawala 'yong stress ko, ganiyan, may nilu-look forward ako, 'di ba.
'Di ba? Kailangan marunong kang magdala ng problema. Oo. Mm. Nakaka-ahon na. Mm, 'no. Mm. Mm, ang sarap, 'no? Oo, hmm. Mhm. At saka maganda roon, 'tsa pahinga muna tayo sa ganitong utang.
'Yong Oo, tama, tama. Oo, ah, isa pa 'yon, ah, 'pag wala ka kasing ipon, talagang mai-i-stress ka din. Parang pina pinapanalangin mo na, huwag sana magkaroon ng emergency, 'di ba. Ah, <chuckles> hindi mo masasabi 'yon, kasi emergency nga, 'di ba? Eh, a ano 'yon, parang biglaan 'yon talaga. Eh, awa na lang <laughs>
'Di ba. Ipon na lang tayo, 'di ba. Mm. Oo. Hindi naman pupwede 'yon, hindi mo masasabi 'yon, 'di ba? Oo, <laughs> biglaan 'yon, eh. O, natutulog ka. Oo, bigla na lang may mangyayari.
Oo. Eh, ano na ang tendency niyan 'pagka wala kang ipon, eh, mag mangungutang ka na naman, balik na naman sa dati, 'di ba? Eh, ewan, ah, siguro da ig dapat lang talaga, ah, galingan mo 'yong pag-handle mo sa pera, para hindi ka kulangin, 'di ba.
Gano'n talaga, gano'n talaga. 'Di ba. Mm. Mm, tama ka, 'yong mga kailangan lang o ang priority. Hindi 'yong mga gusto, 'di ba, iba 'yong gusto sa kailangan, eh. 'Di ba? Marami tayong gamit na nabili dahil gusto natin, dahil mura, dahil naka-sale, pero tingnan mo nasa bahay lang, wala namang silbi.
Mm, mm, ah. Mm. Oo, tama, tama. Oo. Mm, oo. <chuckles> Totoo, totoo. Oo.
'Di ba, nando'n lang. 'Di ba, hindi mo napapakinabangan. Pero 'pag binenta mo ulit 'yon, magkano na lang value no'n.
Oo, eh Oo, lugi ka pa, 'di ba.
Lugi ka pa, 'di ba. Eh, siyempre mura mo lang nabili 'yan, eh.
Mm. Oo, 'tsaka ano siguro, oo, idagdag ko na lang din, diyan sa mga tutal nag-uusap tayo ng utang-utang, kulang ang pera. Eh, may mga tao na ano, 'no, halimbawa, mangungutang sila para makapag halimbawa, makapag-birthday 'yong anak nila ng magarbo, gano'n. Eh, sa tingin ko, parang sobrang mali no'ng gano'n, 'di ba, kung hindi mo kaya talaga, kung hindi mo kaya 'yong magarbong party, eh, huwag mong ano, huwag mong, ibigay, huwag mong pilitin. Puwede namang mag
Wala naman siya masyadong value. Mhm, oo. Ay, oo. Mm. Oo. Huwag mong pilitin, totoo 'yan. Para ano, kinabukasan ano

'Di ba? Parang normal na yun kung talagang solid yung pamilya niyo, tulungan. 'Di ba?
Oo. Ah. Oo talagang oo, tama tulungan. Eh, ikaw ba, may ganon ka bang ano, sitwasyon? Ano bang masasabi mo?
Yun. Oo, madalas yang ganyan din, kasi nga, may mga kapatid din akong mas magaganda yung buhay nila 'no. Ah, nakakahiya man pero siyempre 'pag nalaman nila yung sitwasyon, "Oh kuya, may nabalitaan ako ganito, ganyan, oh, eh, nagpadala ako sa'yo ganto ganyan," Eh, pasalamat. Huwag ka na mag-malaki, huwag ka ng mag prinsipyo, mag-pride, 'di ba? Kailangan mo nang tulong, eh, 'di ba? Hindi sa panahong ganon, eh, hindi mo kailangan ng prinsipyo.
Mm. Mhm. Mhm, mm. Ah, oo totoo. <laughs> Totoo-totoo. Oo.
Lalo na anak mo ay nakahiga dun sa kama, 'di ba? So ayun ano, huwag kang maging makasarili, eh, hindi may pride ako, eh. Oo walang-wala ka na, yabang mo pa, 'di ba? <coughs>
Ay oo, totoo 'yan totoo 'yan. Huwag kang map maging mapag-mataas, eh, 'no? Oo ganun talaga. <chuckles> Ay oo, ang ma maayos talaga, eh, mag-pasalamat ka kapagka natulungan ka, kung hindi mo kayang
Pasalamat ka, at kung may pag-kakataon, kung kaya mo ibalik, bakit hindi, ibalik mo unti-unti. Oo wala namang problema.
Oo. Oo yun nga mismo, ah, kundi mo kaya, eh, mag-pasalamat ka huwag ka naman maging ano, ingrata 'di ba, eh, ang pangit naman ng impression mo pagka-ganon. Ikaw na nga yung tinulungan, eh, ikaw pa yung mapag-mataas 'di ba? Eh, pa'no ka na makaka-ulit, paano ka na tutulungan sa ibang pagkakataon 'di ba? <sniffs> Eh, kagaya nga ng sinabi mo, emergency yan, hindi mo malalaman kung kelan dadating, eh. Pa'no kung meron ulit na emergency agad, 'di ba, saan ka na hihingi ng tulong? Ah, pa'no ka pa tutulungan ng mga tumulong sa'yo dati, 'di ba?
Oo, oo. Oh, tama yun, li lang. Oo tutulungan ka na, eh hmm. Mm. Mm. <chuckles> Totoo yan. Mm. Mm. Oo nga, oo. Totoo yan. Kaya nga, eh. So gan pagka-ganyan sitwasyon, eh, ah, isipin mo 'yong kapakanan ng ng mas nakakabuti, 'no? Wa huwag 'yong tress ka na, dahil siyempre, problema mo 'yong anak mo, problema mo 'yong bayarin, so, kalmado lang, huwag kang mag-pakain sa stress mo. At ah, yun, maraming salamat sa maganda mong mga nai-share 'no, ang dami kong nakuha. <laughs>
Mhm. Hmm. Oo totoo, sang-ayon naman ako diyan. Mm. Mm. Tama-tama. <chuckles> Oo. Oo. Oo. Oo ah, natuwa din ako sa kuwentuhan natin talagang, ah, marami rin akong nakuha sa experience mo. Oo, <chuckles> maraming salamat, paalam.
Oo. Ako din, maraming salamat sa'yo, at ah, paalam, maraming-sala

Ayun, magandang hapon.
Okey, magandang hapon din. Kamusta?
Oo, eto ayos naman, ah kakatapos lang ng gawain. Ah, medyo mainit ang hirap magpahinga, hirap maghanap ng komportableng lugar sa bahay, oo, totoo, <chuckles> imbis na siesta time, eh, natutulog ang napakainit.
Hmm. Oo, oo nga, hirap matulog. <chuckles> Eh Oo nga, kaya nga, eh, papawisan ka, eh. Ako kaka mer merienda lang, nag merienda ka na?
Ah, hindi pa, pero nagkakape na ako kahit ah yun nga, eh, gud kahit mainit, eh, nagkakape. <laughs>
Hmm. Eh, pareho lang tayo, walang problema ron, nagkakape rin ako kahit mainit.
<laughs> Oh, sige total ah, wala ganun talaga tayong mga Pinoy, eh.
Ah, normal yata 'yan, sige. Eh, kesa ma stress tayo 'di ba, oh, happy happy nalang. Eh, total na pag-usapan natin yung stress eh, 'di ba.
Oo, tama, tama, tama. Oo, sige at oo sige.
Ah, ikaw parang pa'no mo hinaharap?
Ah, matanong kita, <laughs> sige paano ko ba hinahanap 'yung sige, sige, sige. Ah, unang-una, ah, humihinga ako ng, ah, malalim, ah, iniisip ko muna kung ano ba ang mga dapat gawin, ah, sa tingin ko importante itong hakbang na 'to kasi minsan kapagka nagpa-panic ka, maaaring mali 'yung desisyon na magawa mo 'di ba. Um, so dapat talaga ako, ah, humihinto muna, i-a-assess ko muna 'yung sitwasyon, kung ano ba, saan ba ako puwede kumuha ng pera, ano ba 'yung <sniffs> ah, nagkulang, kung puwede bang sa susunod na gastusan 'yung pagkukulang na 'yun, ganun. Ah, ikaw ba, ah, ano bang masasabi mo?
Nai-stress 'pag kulang pa. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Mm, tama, tama, tama, oo. Mm. Mm.

Oo.
May sobra ka bang pera? Wala. Oh, wag mo na intindihin. Magpasalamat na lang tayo sa Diyos, magdasal tayo, magsimba, o kung gusto mo magluto ka isang kilong pansit, okey na 'yon, 'di ba? Basta i importante roon at, ah, walang may sakit, wala tayong 'di ba? Ay, kapla ipoktrito ka, eh, 'yong gihahanda ka para an parang kanino? Magpapa-impress ka sa kapitbahay mo na big-time ka? Oh, si i tutulungan ka ba nila maghulog? So, hindi naman, 'di ba?
Mm. Oo, 'yon talaga. Oo, 'di ba, 'di ba, ah Mm, tama, tama. Ah. <laughs> Oo. <laughs> Oo, 'yon nga. Oo, <laughs> bakit 'pagka ano ba ano bang makukuha mo 'pagka nakapagpasikat ka, 'di ba? <laughs>
Kaya nga, eh. Wala, eh. Eh, gano'n din sa pati sa pagpapaaral. Wag mong pilitin mag-private school 'yong anak mo, oh, 'di ba? Dahil wala para makita mo 'yong kapitbahay mo de-kotse dahil private school, eh, 'di ba, gagayahin ko 'yon, hindi pupuwede. Eh, totoo ikaw pala gumagapang ka na sa hirap.
Mm. Oo. Ay, oo, totoo. Oo. <laughs> Oo, totoo, totoo, eh <laughs> Oo, totoo. Eh, tsaka 'yong ano na 'yon pi private, public 'yong tut kung tutusin nasa estudyante naman talaga 'yon, eh, 'di ba? Ah, nasa mindset ng estudyante 'yan kung paano oo, wala sa eskuwela talaga 'yon, ah, may mga laking public school naman na maganda ang buhay ngayon, 'di ba? Ang gagaling, 'di ba? Ng eh, 'tas may mga private naman na bulakbol gano'n, eh, kumbaga talagang, oo, marami talagang hindi ibig sabihin na 'pag private, eh, maayos, eh, do'n ka lang talaga sa ano kaya ng ano mo financial mo, 'di ba?
Di ba? Oo. Totoo 'yan. 'Yon, tama ka. 'Yan, tama 'yong sinabi mo. Wa wala sa eskuwela 'yan. Mm, nasa bata. Kagaling, eh. Oo, mm, gagaling. Gano'n, eh <laughs> Marami, oo. Hindi. Kung ano la, oh, sabi nga nila kung hindi mo kayang yakapin 'yong puno dahil malaki, hanap ka ng mas maliit.
Hmm. Oo, <laughs> gano'n.
'Di ba? Huwag mong akapin 'yong malaking puno. Hindi mo kaya 'yon. 'Di oh, kung ano 'yong kaya mo do'n ka lang. Ano 'yong budget mo do'n ka lang, 'di ba? <coughs> Ang problema kasi kung minsan ang Pilipino, ganiyan talaga. So ikaw kung ano, paano mo rin kinaka nakakausap o na nahahanap ng suporta 'yong pamilya o kaibigan sa mga ganitong sitwasyon?
Wag mong pilitin, eh, 'no? Mm. Tama, tama, apa Napaka Oo.